آه، ده أول حاجة، باحب على ط
إيه، في يعني آآ، حد أصلًا حبِّبك في المجال ده إنك إنك ت تحبه أو كده والّا هو جه معاك صدفةً كده؟
آه. لا لا لأ، مُديرتي في الشغل أثّرت فيّا تأثير كبير أوي في الموضوع ده، إن هي حبّبتني الشُغل، وحبّبتني إزاي أبحث عن معلومة، وإزاي أدوّر عليها و وفي كل حتة بقى، سواء كتاب بقى، يوتيوب، فيسبوك، أي مكان، تمام. فده أول حاجة مُفضّلة عندي إن أنا إيه، أبتدي ادوّر على ال المحتوى اللي هيفيدني في شُغلي. بعد كده بقى تمام، اللي هي الحاجات الكوميدية، يعني بيّومي فؤاد، علي ربيع، آه، <chuckles> آه، من الحاجات ال آه، اللي هو اسمه إيه، ده كمان ده كان في واحد رَهيب باحب اتابعه اللي هو كان طالع اسمه محمود حريقة ده، اللي هو كان ب رهيب.
كويس. جميل جدًا. حلو. كويس. الكوميدي بالنسبة لك، الكوميدي بالنسبة لك، هو الحاجة ال <laughs> تاني حاجة على طول. طب، أنت يعني بما إن أنت بتذكُر أشخاص وبتذكُر ناس مثلًا تبقى بورج بلوجر يعني أو ناس مشهو لو حطّينا دول في كفّة والموارد البشرية في كفّة
آه. إمم.
تقدر توازن ما بينهم والّا لأ، تختار حاجة مُفضّلة عن حاجة؟
لأ، طبعًا. لا لا لأ، لازم طبعًا، يعني ما مش ه مش هاقضّيها كلها ضِحك وكوميديا وبتاع وكده واسيب الشغل. لأ، يعني في أوقات فعلًا أنا باخُش
آه، يعني أنت عندك الموارد البشرية ممكن تبقى بالنسبة لك أعلى شوية من الكوميديا.
آه، لأ، ما إن أنا شُغلي رقم 1، يعني أنا ب باحب الشغل بتاعي، أدعّم نفسي بدبلومة موارد بشرية اخدتها، بعد كده ماجستير، بعد كده دكتوراه. فعشان كده باحب المعلومات، باحب المعلومات بتاعة شُغلي وإنها تكون على طول متحدّثة دايمًا، يعني دي ما فيهاش كلام.
كويس. جميل جدًا. طب، أنت المعلومات ديّة لو واحد بيقدّمها مثلًا بس هو خارج من غير شُغلة، لكن عنده خبرة في المجال، هل بت
ما فيش مشكلة، بس أهم حاجة ما يكونش بيخَر
آه، يعني أنت ح <chuckles> حابب إن الشخص اللي بيتكلم ده، يبقى فعلًا شخص موثوق فيه عمومًا.
آه، يعني ما هي ما ه ما ه آه، آه. يعني آه. آه، بالضبط. ما ييجيش يخرّف بقى ويقول أي كلام ويقول لك أنا بتاع موارد بشرية لأ، بيبان.
طب، أنت أنت بتقول إيه بقى للناس اللي بتتابع مثلًا زيك كده، بس بتتابع ناس آمم، مش مثلًا يعني يعني بيتابعوا ناس ما عندهمش هدف معين أو مثلًا آآ، زي ما أنت بتقول، بيخرّفوا مثلًا أو بيقولوا أي كلام في أي حاجة.
آه.